Ako ano envelope, nung binili ko sa ano sinabi ko sa'yo kanina, yung talagang may organizer ako talaga, napaka-helpful niya, specially sa pagba-budget kada buwan. Ayun ang mga ginagamit ko lang talaga, ah, ayun ang ma na-share ko na siya siya kanina, 'di ba? So eto na lang, anong klase ng bagay o pangyayari ng madalas mong iniipunan pangarap ba, kagaya ng buhay, pag-aaral o emergency fund? Baka meron ka pang ideya.
Ah, yes, yes. Ah organizer pla Mm. Mm. Ah, okey. Siguro 'yung kailangan ko na lang sigurong paghandaan siguro yung kasi yung mga anak ko magka-college na, eh. Siguro sa school nila, mm, 'yon, kaya kailangan talaga. Ikaw ba?
Oo. Wow. Mm. Ayun. Sa'kin naman, ayun lang yung sa ano ko naman ka ah sa pag-iipon, ang ginagawa ko ngayon, aside sa ano, may cheat day din ako siyempre yung pag-a-out of town. Gusto ko rin ma-try yung ano out of town. Oo kaya nag-iipon-ipon pa ako, kaya talagang gusto ko rin mapunta sa out of the country kaya kumuha rin ako ng pasaporte ko talaga para at least ma-try try ko lang habang bata. Oo, 'di ba, hangga't bata pa ako deserve ko 'to. <laughs> 'Di ba?
Ah, ah, no yung bata ka pa kasi. <laughs> Oo. Okey yan, that's ano Yeah, enjoy life. Yes, ayan na. Yes, oo nga. Ayan ang dami nating napag-usapan 'no, at marami rin akong natutunan sa'yo.

Ako naman, since ano ko nakatira pa ako sa aking nanay at tatay, so bale ano wala pa naman akong ka karelasyon, siguro dat dati nakipag-live-in ako. Talagang ano, ah, naranasan ko rin yung paano magplano nung, ano talaga buwanang gastusin. Kasi ako yung nagha-handle as, ah, babae then 'yong partner ko lagi naman niyang binibigay sa akin yung ano, sahod niya, pero ngayon I went back to my parents. Pero share ko lang, sa akin kasi dati since renter kami no'n ng aking karelasyon at nahihirapan talaga din ako mag aminado ako nahirapan din ako mag mag-buwanang ipon kasi wala akong mga budget na ano, pagsusulat kung paano ko gagastusin 'to, gano'n. Pero yung na as time goes by dahil ilang taong kami nagsama din, <swallows> natutunan ko din sya kalaunan. Oo, bale ang ginagawa ko din katulad ng sa'yo, yung pinaglalaanan ko, meron akong binili talaga sa ano, orange app na parang pagba-budget, yung parang envelope. Yes, m ito sa korek, ito sa rent ko, sa electricity, WiFi, then sa tubig ko, then yung remaining naman is sa may ano ko naman, sa may mm, sa food then meron ako sa ano rin minsan, meron din akong cheat day, so meron din akong shopping.
Mm. Oo. Okey. Oo. Oo. Yes. Yes. Oo. Ah, okey, okey, okey. Mm. Natutunan mo? Oo. Mm. Organizer, parang ano siya? Oo. Planner pala, planner. Mm. Mm, yes. Mm. Sa food. Oo, oo. Siyempre naman, oo, part yan.
Oo, kasama rin kasama rin diyan ang savings saka emergency fund, ayon yung mga natutunan ko talaga, um, as time goes by talaga sa pagsasama namin. Pero ayon, na napaka-helpful niya, kahit hindi na kami nagsasama ngayon, nakakatulong pa rin siya.
Yes, that's nice. Mm. Oo, kasi ma-apply mo pa rin siya 'no? Yes, oo.
Oo, kasi nakasanayan na baga. So, nagagawa ko rin siya even sa ano ko pamilya ko. Then ah may mga bagay ka ba na palagi mong iniipon sa pera?
Mm, that's nice.